Bah, clairement, ouais. Heu, parce que, hem, en fait, heu, comment t'expliquer ça? Bah, par la création des groupes, par exemple sur WhatsApp, moi, personnellement WhatsApp, bon, ça fait quelques années que j'y suis, mais disons que, heu, ça a pas toujours été le cas, quoi. Et avant, bah, heu, c'étaient des SMS. Je vais peut-être remonter très, très loin, mais tu sais? Heu, à une époque tu avais des SMS où, heu, tu étais limité en nombre de critères, de, mmh, ouais, de de caractères, pardon. Et donc, heu, c'est vrai que maintenant, à l'ère de l'illimité, heu, bah oui, tu tu peux envoyer du n'importe quoi en fait à n'importe quel moment. Juste un simple partage, heu, de de liens, heu, TikTok par exemple, ça, tu l'aurais peut-être pas fait avant parce que tu avais 20 SMS heu, par mois. J'exagère, mais, heu, c'est vrai que
Ouais. Moui. Ouais, d'accord. Oui donc en fait, ça Ouais. Oui, en fait donc ça ça élargit le champ de communication, quoi. Le ouais, élargit le champ des possibles. Ça veut pas dire que la commu ça veut pas dire que la qualité a baissé, mais c'est juste que, maintenant, t si j'ai bien compris, tu te permets de partager des choses qu'il y a il y a quelques années, tu pouvais tu pouvais pas. Donc ça a vraiment, enrichi un petit peu la communication.
Le champ des possibles, ouais, ouais, ouais, on va dire ça comme ça. Mmh. Mouais, beh C'est ça, de ce point de vue là, ça a un effet assez positif, pour le coup, hein, franchement. Heu, mais après, voilà, c'est plutôt en fait l l je d je dirais que les réseaux sociaux ont un impact négatif quand tu es en face à face avec quelqu'un et que la personne ne sait pas décrocher, du téléphone, tu vois? Sinon, en soi, heu, il y a tellement d'améliorations, heu, de nouvelles choses qui sont proposées à chaque fois qu'au contraire, voilà, ça enrichit la la façon, de, mmh, de, bah, de relationner quelque part, tu vois?
Ouais. Oui, oui, oui, quand il y a une, heu, une addiction. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est clair. Bon, bah écoute, c'était t vraiment très enrichissant d'apprendre, heu, t comment tu gères un petit peu tous ces réseaux sociaux pour en tirer le meilleur et surtout améliorer la communication avec tes proches, donc, heu, merci beaucoup.
Mmh. Mmh mh. Eh ben, plaisir partagé.